Mà cũng có cảm giác rồi, đúng hông bạn? Mà còn thêm cái bầy đom đóm bạn đó ngộp. <laughs> Ờ, hiểu, hiểu, ý là có đã có cảm giác rồi và mình nắm tay như vậy rồi mà còn có đom đóm rồi, kiểu, như nó quá lãng mạn luôn. Thế thì không biết là, kiểu, kiểu, là bạn chỉ ờ, sao, sao, sao?
Có chứ, phải có chứ. <laughs> Ừ, mà mình Mà như mình nói là ngay đó là rừng hoa sim nữa, đom đóm nó bay ngang những cái đoá hoa sim, những cái cây bông sim á, cái trái sim đồ nữa. Trời ơi, nó lãng mạn y chang một câu chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn vậy đó, hồi xưa mình có đọc truyện Nguyễn Ngọc Ngạn nữa.
Ờ. Ờ. Ủa? Ủa? Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn lãng mạn hả bạn? Cái này mình chưa, mình hơi thắc mắc nè. Ờ. Ừm. À, à, <laughs> à, hiểu, hiểu, hiểu, hiểu. À, có nghĩa là lãng mạn như trong truyện Ừm, ừm, ừm. Có nghĩa là tư như từ sách bước ra luôn, không ngờ là bạn có cái cơ hội để mình trải nghiệm. Ừm, ê, hay quá ta, hợp lý nha! Nhưng mà cho mình hỏi nha là không biết là khi mà bạn chỉ có nắm tay với bạn đó xong rồi s đom đom đóm nó bay như vậy là nó cứ bay hoài luôn hả bạn? Hay là có một cái sự kiện gì đó mà nó kết thúc hông? Hay là như thế nào hông? Ừm.
À, Nguyễn Nhật Ánh, mình xin lỗi bạn! <laughs> Đấy. Ừm, nó vậy lãng mạn y chang một câu chuyện của Nguyễn Nhật Ánh vậy đó, đấy. Đúng rồi, kiểu vậy á bạn. Là ừm, mình hiểu. Là lúc đó là hai đứa mình đã quyết định ngồi xuống ngắm đom đóm nó tí rồi xong rồi một tí nữa là cái bàn đom đóm nó bay đi tiếp thì tụi mình quyết định tụi mình đứng dậy đi theo tụi nó coi tụi nó đi đâu, tại vì mục đích ban đầu vẫn là muốn bắt một bầy đom đóm về làm đèn lồng đom đóm đó, đấy. <laughs>
Ừm. Ngồi xuống. Ồ! Hay vậy! Ờ, đ hiểu, hiểu, hiểu. Ý là vẫn còn vẫn còn cái cái cái cái cái sự đó trong lòng, đúng hông? Vẫn muốn bắt. Ừm.
Đúng rồi. Cây vợt mình vẫn nắm trong tay mà. <laughs> Đó. Thì, à, khi mà tụi nó dắt khi mà tụi nó dắt vô sâu hơn rồi á, thì lúc đó mình mới cảm nhận được có nhiều thứ hơn trong cái rừng mà trước giờ mình chưa cảm nhận được đó là đó là những ban đên ban đêm á thì hông có còn tiếng chim hót nữa, nhưng mà những cái tiếng dế kêu, những tiếng con côn trùng này kia nó kêu á, rồi xong rồi đi theo bầy đom đóm đó tới một cái lúc đó là di x mình thấy hơi sâu vô rừng rồi á thì mình mới dừng lại, tại vì mình sợ lúc đó mình đi sâu quá mình bị lạc thôi. Đó, căng! Nên biết định phải dừng lại rồi hổng bắt nữa, cũng quyết định quay trở về.
<laughs> Hay quá. Ừm. Rồi sao, sao? Ưm, lạ vậy! Ồ! Ừm, ừm. Đúng rồi, cũng hơi căng á. Ừm, đồng ý. À. Ủa, ủa? Nhưng mà khoan nha, kiểu, như là bạn k bạn kêu là thấy cũng hơi sâu đó thì làm sao mà biết được là khi nào là sâu ta? À, khi nào biết điểm dừng á? Ừm.

À, nói chung là tại vì phải gan như vậy thì mới có tuổi thơ, đúng hông bạn? <laughs> Ừm, chứ hông thôi có chuyện đâu kể, thế thì bây giờ bạn có thể là, ừm, kể rõ ràng hơn về cái khoảng thời gian mà đi bắt đom đóm ở trong rừng hông? Ừm, có nhiều đom đóm hông? Ừm.
Đúng rồi. <laughs> Đó. Thì hồi đầu mình cứ nghĩ là vô đó cũng chỉ 1, 2, 3 gì đó, bay vòng vòng, vòng vòng thôi. Nhưng mà tự nhiên mình đang đi vậy á, cái mình nhìn vô cái phía bên cánh rừng mà lúc đó là cũng tối thui à, cái mình thấy nó chớp, ưm, chớp, chớp, chớp, chớp, chớp. Lúc đó mình hơi sợ bạn, mình mặc dù mình nói mình mình gan dạ chứ, tự như thấy nó chớp, chớp, chớp, chớp như hai cặp mắt vậy á, thì cũng phải sợ chứ, nhìn nó ớn ớn. Đầu tiên là mình nghĩ đó là con gì đó, con mèo rừng hay con gì đó, sau đó mình mới bắt đầu mình nghĩ tới chuyện nó tâm linh. <laughs> Đấy.
Đúng rồi. À. Chớp. Ừm, kỳ vậy? <laughs> Ui cha! Ừm. À, giống cái mắt, đúng hông? Ừm. <laughs> Ấy chà, ủa, nhưng nhưng nhưng ừm, ừm, nhưng mà bạn ơi cái lúc là bạn thấy như vậy là bạn có chĩa cái đèn pin vô hông? Hay là mình chỉ nhìn không không thôi? À.
Không dám chĩa á bạn, <laughs> bạn phải hiểu cái tâm lý mình lúc đó á, là mình sợ mình chĩa vô cái mình mình nói nó về vấn đề tâm linh rồi, mình sợ mình chĩa vô lúc đó là mình thấy cái gì đó không nên thấy, nên mình còn không dám chĩa vô.
À! <laughs> Ừm. Ừm, ừm. À, cái cái cái cái rượt tới tới mình luôn, ý là chạy hông kịp, đúng không? Sợ chạy hổng kịp? <laughs> Hiểu.
Đó. Đúng rồi đó, mà mình đ hồi đầu thì đương nhiên có bạn nữ kế bên rồi, mà mình mới lớn nữa, mình phải tỏ vẻ mình can đảm mình gan dạ, bạn ấy thì nép chặt vô tay mình lắm, bấu vô hai cái tay mình, bạn ấy lúc đó là bết bắt đầu biết sợ rồi, tối quá mà, biết đầu biết sợ rồi. <laughs> Đó.
À, à, đúng rồi. Ái chà. Ừm. Ừm, cũng hơi căng nha! Ủa ủa nhưng mà bạn ơi cho mình hỏi nha, là cái cái đom đóm mà chớp chớp như vậy đó là bình thường đi, là bạn cũng kêu là bạn có thấy đom đóm rồi, chứ hông phải là chưa thấy, và bình thường là cái những cái con đom đóm nó có chớp hông hay là trong rừng thì nó mới chớp như vậy thôi bạn?
Ừm. Đúng rồi. B bình thường thì nó cũng chớp như vậy á bạn, nhưng mà do trong rừng mà bình thường ở ngoài thì còn có đèn, còn ánh sáng á, nó chớp thì mình thấy nó đỡ ghê. Còn bên trong rừng nó tối thui như mực vậy á, hổng có trăng hổng có gì á, và nó chớp nhìn kỳ lắm. <laughs>
Ừm. Đúng rồi. Ờ, ờ. <laughs> Ấy chà! <laughs> Hiểu, hiểu, hiểu, rất là vô số cặp mắt, đúng hông? Rồi còn thậm chí là, kiểu, liên quan tới tâm linh nữa cũng hơi sợ.
Đó. Đúng rồi, nó như là vô số cặp mắt đang nhìn mình mà đang chớp vậy á. Nhưng mà rất may mắn nha, sau khi mà mình nhìn thêm một chút nữa thôi, cái tự nhiên những ánh sáng nó càng ngày càng nhiều lên, đó. Mà rồi cái mình bắt đầu mình thấy nhiều như vậy là hổng có thấy hình dáng của con mắt nữa mà nhìn thấy như một cái đàn một cái đàn ong vậy á một cái đàn gì đó rất là lớn đó. Cái lúc đó mình mới bắt đầu mình xịt đèn vô thì đúng thật sự, một đàn đóm đóm cực kỳ nhiều luôn.
Ừm. Đồng ý! Ừm, sao, sao? Ừm, ừm. Ồ! Hay quá! Ừm.